そうですね、なんかこう、私のなんていうか、こう、まあ、理想的なあの、まあ、関係性としてやっぱりこう、ね、その、パートナーとする女性はやっぱりクイーンクイーンみたいなこう、扱いをしてくれるのが一番いいというか。あの、その、もちろんその、もう、あ相手はキングみたいに扱いますけど、その、お互いにその、なんですか。あの、ううす尊敬するというかね、あの、そういう感じのあの、関係がいいなと思ってるので、あの、もうそれを前面に、こう、出してる感じの歌なので、えっと、で、それで軽快なあの、リズムなので、凄く元気が出ますね。
うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 なるほど。 はいはい。 うーん。ああ、素敵な歌詞ですね、なるほど、だからその、ご自身のなんか理想の恋愛をなんか、す恋愛をなんか彷彿とさせるような歌詞っていう、おどそういう感じなんですね。の、その曲を初めて No Other Love ですね、その初めて聞いた時、で、初めて知った時、うのことって覚えてますか？
そうですね。 ええ。 ええ。